Du, ich bin in letzter Zeit sehr sehr aufgewühlt, ähm, innerlich und habe keine stabilen Lebensumstände. Deswegen versuche ich oft, mich in eine beruhigende Situation zu bringen, durch Spaziergänge oder auch zu Hause. Allerdings also Spaziergänge zum Beispiel helfen mir extrem. Also, es gibt eigentlich nie 'n Spaziergang, wo ich irgendwie mich schlechter danach fühle als davor. Ähm, aber gerade im Winter, wenn es kalt ist oder ich sehr sehr müde bin oder krank bin, ähm, oder es regnet oder was auch immer, dann bleibe ich lieber manchmal zu Hause. Und ich merke irgendwie in letzter Zeit, wie es mir richtig schwer fällt zu Hause abzuschalten, weil ich irgendwie zu Hause immer das G Gefühl habe, es ich könnte so viele Sachen machen, und es überwältigt mich. Ähm, also da mischt sich auch alles. Da mischt sich irgendwie Arbeit, da mischen sich per persönliche Projekte, da mischen sich ei Sachen, die also wirklich nur zur Entspannung, wie etwas schauen oder lesen, da misch Hausarbeit. Ähm, hm, äh, Sachen wie Duschen gehen oder so irgendwie so Sachen an sich selber, also ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, aber irgendwie finde ich es total überwältigend, und ich schaffe es manchmal wirklich nicht, mich da irgendwie zu entspannen, weil diese ganzen Möglichkeiten auf mich einprasseln. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll klingt nach außen, aber ja, kannst mir mal Rückmeldung geben.
Ja, gerne. Und ich denke, dass es sehr viele Menschen, äh, kennen oder dass es ihnen auch so geht. Das ist jetzt gar nichts i im im Sinne von jetzt äh, jetzt Persönliches oder Besonderes ne. Also so als 1., als 1. Rückmeldung. Das kennen, glaube ich, viele. Äh, magst du mir mal sagen, äh, weil du schon gesagt hast, äh, Arbeit und sonst wie. Arbeitest du auch von zu Hause? Wie ist 'n deine deine räumliche Situation? Hast du ein eigenes Arbeitszimmer, oder wie wie sieht so bisschen dein die Struktur deines Tages aus?
Mhm. Also erstmal, um 'n bisschen Kontext zu geben, ist mein Tag sehr sehr unstrukturiert. Ähm, meine Tage, weil ich kein stab keine stabile Routine habe. Ich bin also nur so für den groben Kontext ganz kurz, ich bin in eine neue Stadt gezogen, ähm, meiner Freundin hinterher und habe hier noch kein ich habe hier weder festen Job noch, äh, eine festes soziales Umfeld oder aus irgendnem an sonstigen Grund ne Routine. Äh, ich arbeite mal hier und da, also auch, äh, nicht von zu Hause. Also, ich gehe schon auch manchmal raus zum Arbeiten, gehe auch manchmal raus für soziale Sachen, aber ich arbeite auch teilweise von zu Hause und da habe ich kein Arbeitszimmer. Und da ist es so, dass ich, ähm relativ arbeiten kann, wann ich will. Und gleichzeitig habe ich auf dem gleichen Computer auch noch, ähm, sehr viel persönliche Projekte, also vor allem Musik, weil ich Musiker bin und ich habe immer irgendwelche Projekte am Laufen, wo ich gerade entweder am Songwriting arbeiten könnte oder was mischen oder was aufnehmen oder sonst was machen. Ähm, also, das ist zum Beispiel so ein Ding auf meinem Computer ist quasi einfach 'ne totale Falle, dass ich mal irgendwas kurz aufmachen könnte und daran arbeiten. Also, sei es jetzt wirklich Arbeit oder sei es, ähm äh, was, was an sich 'n Hobby und mir Spaß machen sollte, ist, aber, ähm, natürlich dann sich trotzdem auch vordrängt. Und das ist wirklich also es ist schon mal gut zu hören, dass es auch, äh, vielen so geht auf jeden Fall. Weil manchmal habe ich irgendwie den Eindruck, es ist nicht so. Also manchmal ist es ist es wirklich so, dass ich zu Hause bin und dann okay, so ich kriege schon irgendwie Herzrasen, wenn ich so wenn ich nur daran denke, ähm, dann versuche ich irgendwas zu lesen und dann lege ich es nach 10 Minuten weg und dann versuche ich irgendwas zu schauen und dann mache ich aber doch wieder irgendwas mein Musikprojekt auf und höre wieder in irgendwas rein und dann sind mal ganz schnell 2 Stunden um und ich fühle mich total gestresst. Ich weiß gar nicht, wie ich's besser erklären soll. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke schon. Äh, aber wenn du sagst „gestresst“, äh, was stresst dich dann an der also in der konkreten Situation? Du hast es ja ganz gut beschrieben.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was genau mich stresst. Ob das die Überflut von Angebot ist, also quasi der Entscheidungsdruck.
Aber welcher Gedanke ist denn da? Versuch dich mal versuch dich mal in die Situation reinzudenken. Welcher Gedanke kommt dann hoch, der dich stressig also, der dich stresst? Versuch das mal nicht zu erklären, sondern erstmal nur zu gucken, was w was was denke ich denn da grade? Was ist denn? Was wa was, äh, ist meine Gedankenwelt?
Mhm. Ich glaube, was mich stresst, ist, dass in diesen Momenten dann die ganzen Sachen hochkommen, die ich machen könnte. Und dann entsteht eine Art Leistungsdruck, so würde ich es, glaube ich, beschreiben. Weil dann entstehen weißt du, wenn ich jetzt angenommen, mein mein musikalisches, äh, Treiben würde sich nur in 'nem Proberaum mit 'ner Band abspielen, dann ist ja quasi ganz klar, unterbewusst und bewusst, wenn ich daheim bin, dann ist das steht das nicht zur Debatte, dass ich da f w das mache, weil es einfach nicht geht. Ich bin nicht da. Aber ich habe so viele Sachen, die ich quasi in jedem Moment machen könnte, die mir auch wichtig sind, wo ich Ziele habe. Und dann, wenn mal nichts zu tun ist, dann dann kommen ganz viele Gedanken von überall her und so: „Das könntest du wolltest du noch machen, das wolltest du machen. Das Buch wolltest du in dieser Sprache lesen, weil du das auch noch grade nebenher so machst.” Ähm, und dann wird selbst so 'ne Buchauswahl total stressig, weil dann sage ich: „Okay, lese ich jetzt das nur zur Freude, lese ich das n zur Freude." Aber auch irgendwie ist es dann 'n bisschen anstrengender, weil ich's vielleicht in 'ner anderen Sprache lese. Also, wahrscheinlich ist der sch der stressige Faktor, so dieses dieser Druck, was ich jetzt alles machen könnte und auch sollte, dass ich halt irgendwas machen sollte. Genau. Ich sollte irgendwas machen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber dann ist es total das Überangebot, so glaube ich zumindest, so würde ich's irgendwie beschreiben. Ich hoffe, das war jetzt nicht so verwirrend.
Ne, war's überhaupt nicht da, wie viele offene Projekte hast du denn zur Zeit?
Also, ich habe 2 Musikprojekte, 1 also eine Band und 1 für mich alleine, was ich neben was ich parallel mache, wofür ich gerade vor allem sehr viel Songwriting mach. Ähm, dann habe ich 2 Sprachen, die ich gerade parallel lerne, Italienisch und Französisch. Ähm, wo ich quasi auch immer was lesen könnte oder einen Podcast hören könnte oder ich so 'n Aufgabenheft, was ich habe, machen könnte. Also, ich rede jetzt erstmal von nur von Sachen, die auch wirklich dann 'ne Rolle spielen in diesen Situationen. Ähm, ein anderes Projekt, was ich gerade irgendwie vergessen habe zu erwähnen, das ist auch noch Sport. Also, ich könnte mich auch immer frage mich immer: „Okay, sollte ich jetzt ähm, joggen gehen?“ Und, ähm, ich weiß nicht, ob man das als Projekt sehen kann, aber ein großer Punkt ist zum Beispiel Haushalt, weil ich lebe halt in 'nem Haus und ich ich möchte das überhaupt nicht mich darüber beschweren, weil ich das eigentlich sehr schön finde. Aber ich wohne in einem Vierpersonen-Haushalt und alle anderen 3 haben sehr viel zu tun, was heißt, dass s ich am Ende sehr viel Hausarbeit mache. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil ich es tatsächlich gerne mache. Ich mache ich gehe sehr gerne einkaufen und räume auf und koche und so weiter, aber es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und dann denke ich auch immer: „Okay jetzt, ähm, könnte ich nochmal die Maschine anschmeißen und nochmal Brot backen und nochmal irgendwas saugen“ oder ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist vielleicht 'n ganz guter Überblick.
Ja, das ist schon mal äh, danke auch für f mal für den Überblick. Und natürlich ist, äh, das auch 'n Projekt, also jetzt nur in diesem Rahmen, ne? Das, äh, kann man als Projekt einfach mal bezeichnen. Äh, du hast noch gar nichts von deinen Büchern gesagt, aber das war vielleicht auch bisschen mit dem mit den Sprachen. Jetzt, äh, zum Beispiel bei den Sprachen war meine 1. Frage, die hochkam, äh, wieso zwei gleichzeitig? Ähm, weil's dir Spaß macht, oder gibt's da 'n einen realen Hintergrund? Warum zwei?
Hm, also, na ja, der also, der w wirkliche Hintergrund ist an sich schon Spaß. Also ich bin sehr oft in Italien und Frankreich. Ich habe auch lange in Frankreich jetzt gewohnt. Also mein Französisch ist auf jeden Fall auch besser, aber trotzdem ist es nicht so fließend, dass ich oder ich meine, keine Ahnung, ich finde Sprache sollte man immer, äh, au am Laufen halten. Also es geht gar nicht so ums aktive Lernen, zumindest bei Französisch. Es geht eher so, um es halt am Laufen zu halten. Ähm, und natürlich ist es für mich anstrengender als Deutsch als was auf Deutsch zu lesen. Ähm, also ne, ich habe jetzt keinen Druck.
Ja, klar, ne. Aber, das war jetzt so die Frage, so bisschen mit den Prioritäten, ne? Du merkst schon, wo ich hinwill. Also, du hast jetzt, äh, viele T äh, viel viele Themen. Gut, Haushalt läuft eben als, äh, so so auch als Thema mit. Ähm, das 1. wäre halt, äh, dir mal mit den Prioritäten klar zu sein. Vielleicht auch zu sagen: „Gut, ich merke, es ist zu viel. Äh, was könnte ich denn mal nach hinten stellen? Also, vielleicht lese ich jetzt halt mal 3 Monate lang nur italienische Sachen und dann eben die nächsten 3 Monate Französisch.“ Dann fällt schon mal ein Fragezeichen weg. Eine Entscheidungs-Hürde sozusagen, ne? Und auch bei den Musikprojekten, vielleicht kannst du das 'n bisschen verteilen auf die Woche, dass du, äh, nicht zu viel Zeit verlierst, im drüber Nachdenken, was könnte ich denn machen. Sondern w t wäre das was, wo du sagst: „Ich ich mache mir 'ne Struktur.“, du kannst ja trotzdem alle abdecken. Aber dann sagt halt: „Montags mache ich das und das“, also jetzt jetzt grob montags das, dienstags das andere, mittwochs und donnerstags, freitags. Dann hast du 5 Themen. Jeder hat 'n an einem Tag, ist mein Prio 1, und ich denke nicht drüber nach, was ich mache, sondern ich mache dafür was. Würde sich das schon erleichtern, oder denkst du: „Na ja, das ist ist mir noch ist ja nur gro 'ne grobe Planung.“ Aber so in die Richtung wäre es halt, äh, was dir zumindest mal das Gedankenkreiseln: „Was mache ich denn zuerst?“, wegnehmen würde.
Genau. Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ach, Mann, ich bin einfach nicht so 'n Fan von so Plänen aufstellen und so. Deswegen, ich denke mir immer auch: „Mann, ist doch so schade, wenn man irgendwie so viel Arbeit darauf verwenden muss, sein Leben so zu organisieren.” Aber wahrscheinlich hast du recht. Also wahrscheinlich ist es die einzige Art, wie es irgendwie geht. Ähm, weil ja
Ja, es geht ja nur um 'nen Plan, aber, dass du sagst einfach für jeden Tag. Ich merke schon, da ist 'n Widerstand ist da, dass du einfach sagst, es ist einfach 'n Topic. Nimm's nimm's nimm nimm 'nen anderen Titel, der dich vielleicht entspannt. Topic 1 Montags ist Französisch. Topic 2 ist, äh, ich mache jetzt die Hausarbeit an 'nem 2. Tag, die ich sonst so unter der Woche liegen lasse. Also kochen und sowas fällt dann natürlich aus, ne? Dass du so 'n bisschen Grundstruktur drin hast. Das wäre ja so das viel vielleicht mal als Anreiz. Und zum Entspannen ja, zum Entspannen, ja, weil, wenn man leider so 'n bisschen wenig Zeit ist halt bisschen ähm, äh, viel vielleicht wäre 'ne Möglichkeit, dass du dir 'ne Ecke suchst, äh, die dich nicht an Arbeit erinnert, äh, d wo du sagst: „Das ist so kl meine kleine Wohl Wohlfühloase, und, äh, da richte ich mich ein, wenn ich mich bewusst entspannen will, und ob ich dann Musik höre oder 'n Buch lese zur Entspannung, ist nicht, um zu lernen.” Oder was auch immer du tust, ähm, äh, bewusst da an dieser Stelle machst. Dass auch, ähm, du das, äh, d differenzieren kannst zwischen und da fällt dir auch weniger ein, dass du noch im Haushalt was machen musst. Also, dich diesen anderen Reizen sozusagen, damit, na ja, en aktiv entziehst. Anführungsstriche, ne? Wäre das 'ne Möglichkeit?
Also Mhm. Also glaubst du, wenn man, oh, Entschuldigung Mhm. Mhm. Ja, ich ich ich denke mal schon, das klingt eigentlich ganz gut. Es räsoniert schon sehr mit mir. Also glaubst du, wenn man so 'nen Lebensmodell lebt, wie ich gerade, dass dass man das halt braucht, so 'ne Art, äh, strukturierte Topics und weil es sonst einfach zu viel ist?
Ja, man verliert sonst sehr viel Zeit in diesem: Was könnte ich noch machen? Und das ist natürlich völlig unproduktiv. Man kommt ja am Ende zu gar nix.
Ja. Ne, total. Also es ich glaube, es macht Sinn. Ich denke, das werde ich mal mir versuchen aufzuschreiben. Also, vielen, vielen Dank für die T für die wertvollen Tipps und fürs Zuhören.